हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा की मेरी कुछ उम, बुरी आदतें हैं जिनमे मैं हमेशा निरंतर सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे की ये मेरी किसी काम को टालने की आदत। मेरे अंदर ये चीज़ है की मेरे को कोई काम मिलता है तो मेरा बिल्कुल आलस मन बिल्कुल आलस से भरे रहता है की हाँ, इस काम को आज नहीं करना, इसको फिर कर लूँगा टालते रहना बिल्कुल। फिर बाद में वो काम कहीं न कहीं बाद में मेरे पे एक प्रेशर बने रहता है की, क्योंकि वो बाद में मुझे कभी न कभी एक डेडलाइन में बिल्कुल सबमिट करना पड़ता है। तो मेरे अंदर एक बिल्कुल प्रेशर बने रहता है उस दिन, की हाँ, इसको आज इतना ज़्यादा काम मुझे करना है। मैंने इसको क पहले, कर लेना चाहिए था, तो ये चीज़ एक मेरी बहुत गंदी आदत है। दूसरी मेरी एक गंदी आदत है कि, जल्दी गुस्सा आ जाना किसी चीज़ पे जल्दी रिएक्ट कर जाना और एक है मेरी नशे की आदत। इन तीन मेरी बहुत गंदी आदत हैं जिन्हें मैं कोशिश करता हूँ निरंतर सुधार करने की लेकिन कहीं न कहीं मैं इनसे बिल्कुल पार नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं गु एकदम बिल्कुल कोई भी चीज़ है छोटी-छोटी घटना कोई भी चीज़ घटना या मेरे से कोई अगर गलत तरीके से बोलते हैं मैं बहुत जल्दी एकदम रिएक्ट करने लग जाता हूँ। मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाना, उसपे हाथ चलाने लग जाना या लड़ाई करना उसपे या उससे कुछ अपशब्द बोल देना या उसके साथ कहासुनी कर देना ये चीज़ें मेरे साथ बहुत होती है और तीसरा जो मेरी नशे की आदत। मैं इसपे, बहुत लम्बे टाइम से कोशिश कर रहा हूँ की, मैं इसको छोड़ूँ या मैं इससे बाहर आ जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करते हुए भी इसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों अ, मैं इसकी ओ बार-बार इसकी ओर फिर से गिरता हुआ चले जाता हूँ? तो मैं आपसे एडवाइस जानना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ ऐसा की, मैं इन आदतों को अपनी जो भी मे मेरी गलत आदत हैं, इनमे उह बाहर निकल पाऊँ इन को, कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ इनसे निकल पाने की लेकिन, मैं आपसे कुछ एडवाइस और मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मैं कैसे इनसे ओवरकम कर पाऊँ?
जी। जी। जी। जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कुछ सलाह-मशविरा दे पाऊँ, और आपको इस समस्या से निराकरण दिलवा पाऊँ या उससे बाहर निकाल पाऊँ, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अगर कंफ़र्टेबल हो तो आप उनके जवाब दीजिए, अम, जैसे कि आपने बताया कि आपको इस तरीके की आदतें हैं आप अ, जूझ रहे होते हैं इन जिन समस्याओं से, तो आप मुझे ये बताइए कि अ, आपकी अ, अंदर इन सबको पीछे करने का कारण क्या हैं? आपको क्या मोटिवेशन मिल रहा होता हैं इसको करने के पीछे क्या हैं? क्यों आप कर रहे हैं? इसके पीछे बताइए और दूसरा ये बताइए आपकी दिनचर्या कैसी रहती हैं?
जी। बिल्कुल। जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अ, जॉब करता हूँ। अ, तो कहीं न कहीं मैं प्रोडक्शन कंपनी में जॉब करता हूँ। तो कहीं न कहीं दिन भर वहाँ एक अलग सा माहौल प्रेशर काम का प्रेशर, कहा-सुनी बॉस के साथ कभी किसी अपने बड़े एम्प्लॉयी के साथ लड़ाई-झगड़ा हो जाना या कुछ उसका काम के लिए हमसे बोलना अ, होता हैं ना कि क वहाँ उसका प्रेशर बोलना वो हमसे प्रेशर करता हैं कि आपको ये चीज़ आज शाम तक डिलीवर करनी हैं। ये चीज़ आपको बना के देनी हैं, तो कहीं न कहीं-कभी अलग-अलग लोगों से मिलना, अलग-अलग तरीके से कोई किसी की बुराई कर रहा होता हैं, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा होता हैं। कहीं न कहीं अ, अलग-सा माहौल ये चीज़ें होता हैं उधर और दूसरा मैं बोलूँगा ये गलत आदत तो मैं काफ़ी लम्बे समय से मैं इनसे जूझ रहा हूँ कि काम मुझे कुछ काम मिलता हैं तो मैं अ, थोड़ा मैं अभी एक अच्छी पोज़ीशन में हूँ तो कहीं न कहीं मैं उस काम को टाल के किसी और के सर डाल देना कि अ, तुम मेरा मेरा ये काम आप करो, या मेरे को इतना टारगेट मिला हैं तो कुछ मैं उसको दे देना, कुछ अपना करना कहीं न कहीं ये एक तो टालने की ये आदत, दूसरा नशे की आदत, इससे मैं काफ़ी लम्बे समय से जूझ रहा हूँ जिससे मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इससे बाहर निकल पाऊ लेकिन, अ, मैं देखता हूँ कि मैं रुक रोक पाता हूँ अपने को 1-2 दिन लेकिन फिर से मैं उसी चीज पे दुबारा आ जाता हूँ और तीसरा गुस्से की आदत, ये कि हर एक छोटी बात पे जल्दी से रिएक्ट कर देना। अगर किसी के साथ कुछ बात हुई, कहा-सुनी हुई तो बिल्कुल अ, रिएक्ट कर देना। एकदम अंदर से अ, उसको कं भ भला-बुरा कह देना या उसके साथ हाथा-पाई कर देना। ये अ, आदत से मैं बहुत लंबे समय से जूझ रहा हूँ।
जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आप कहीं न कहीं आप उनमें उलझे हुए उन समस्याओं के साथ कहीं न कहीं आप बहुत गुत्थमगुत्थी कर रहे हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट भी कर रहा हूँ हमदर्दी भी है आपसे। तो आप मुझे जरा ये भी बताइए कि आपने जब ये समस्याएँ देखी, आपके अंदर जो आदतें हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो आप रोज़ कितनी बार या कब याद करते हैं ट्रैक करने की यार कि इसको थोड़ा-सा इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए और इस पर काम किया जाना चाहिए। है ना? और इसको छोड़ने के लिए मुझे कहीं न कहीं कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो कब आपको ऐसा लग रहा होता है? कैसी कंडीशन में लग रहा होता है, और क्या जब जूझ चुका होता है या क्या भुगत चुके होते हैं आप तब आपको याद आ रहा होता है ये सब करने का? जी।
जी। जी। जी। अ, सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा की मेरा उम, जो बुरी आदत है एक तो नशा, दूसरा है का जल्दी गुस्सा कर देना। तो कभी भी मेरी अ, ये चीज़ें मेरे साथ ज़्यादा होती है कि मैं देखता हूँ कि अक्सर मेरे साथ डेली इस बेस पे ये चीज़ें होती रहती है तो जब मैं अगला दिन जब मेरा पहला अ, पहले दिन तो इन चीज़ों से गुजर चुका होता है। लेकिन दूसरे दिन जब मैं उठता हूँ, तो मैं चीज़ों को सोचता हूँ कि हाँ, कल मैंने ये चीज़ करी, कहीं न कहीं ये मेरे लिए बिल्कुल गलत था। मैं सोचता हूँ कि अब से मैं इन चीज़ों से दूर रहूँगा, रिएक्ट करता हूँ कि हाँ, ये गलत है, मैं गलत राह पे चल रहा हूँ मैं इन चीज़ को मुझे छोड़ देना चाहिए कहीं न कहीं ये मेरे, फ्यूचर के लिए या मेरे स्वास्थ्य के लिए या मेरे काम के लिए ये कहीं न कहीं या मेरे परिवार के लिए चीज़ें ख़राब है, लेकिन फ़िर वही दूसरे दिन अ, किसी चीज़ के लिए पता नहीं क्यों मन का बार-बार उधर चले जाना है कि हाँ, आपको ये चीज़ करनी है उधर डाइवर्ट हो जाना, और ये ये कि ये गलत चीज़ है, मन फ़िर भी पता नहीं क्यों मन उधर डाइवर्ट होके, उसी चीज़ के लिए चले जाता है। मैंने कोशिश करी है कि मैं हाँ, इन चीज़ों से छोड़ूँ इन चीज़ों को, लेकिन फ़िर भी मन का उधर चले जाना कहीं न कहीं और मन का बिल्कुल भटक जाना इ इन चीज़ों को करना है, उस चीज़ को बार-बार दिमाग घर करना कि हाँ, इन चीज़ों को आप अ, करो तो कहीं न कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को मैं बार-बार छोड़ूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें अपनाई हैं लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ बिल्कुल मेरे लिए कारगर साबित नहीं हो पाई है इतनी।
जी। जी। हुँ। जी। हुँ, जी। जी। मैं समझ पा रहा हूँ कि कितनी तरह की इस तरह की अ, अ, कितनी समस्या से आप जूझ रहे हैं और आप उसे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप जब इस अ, प्रॉब्लम से जब जूझ रहे होते हैं और आप इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप क्या किसी ऐप, नोटबुक या किसी कागज़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, किसी डायरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? या के फ़ोन में एप वगैरह में इसका यूज़ कर रहे होते हैं? उसके बारे में बताइए आप।
जी। तो मैं मैं आपने जैसे बोला के मैं, एक क्या करता हूँ इन चीज़ों को नोट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक डायरी बनाई है कि, उसका मैंने नाम लि उसमें मैंने अपना टाए टॉपिक लिखा है माई माई डे कि मैं मेरा आज का दिन कैसा हुआ मैं डेली-डेली डेट लिख के उसमें लिखता हूँ कि, आज मैंने क्या ग़लत करा, मैंने ये चीज़ें क्या करी, मैंने आज मेरा किसके साथ कहाँ सुनी हुई। डेली मैं ये बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों की वजह से ये नशा और जल्दी गुस्से होने की वजह से मैं देखता हूँ कि, मेरे बहुत सारे लोगों से रिश्ते एकदम बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं डेली बेस पे मेरा उनके साथ कहा-सुनी हो जाना, लड़ाई हो जाना या लोग होता है ना कि आप अम, गुस्से में किसी के साथ रिएक्ट कर दे रहे हैं, तो आप उतना उस समय समझ में नहीं हो पाते कि आपने ग़लत करा, सही करा है, क्योंकि आपके अंदर से उस समय, एक अलग आप जोश में होते हैं कि आप उसको देख के गुस्सा कर रहे होते हैं। आप एक अलग माहौल में होते हैं लेकिन कहीं न कहीं वो दूसरा पर्सन सोच रहा होता है आपके बारे में उसकी एक इमेज बन जाती है कि, ये पर्सन ऐसा ही है। और कहीं न कहीं नशे के बन नशा क्या है उन चीज़ को थोड़ा ज़्यादा मेरे को लगता है, बढ़ावा देता है कहीं न कहीं कि हाँ, आपने अच्छा किया वो एक डोपामाइन रिलीज़ करता है कि हाँ, आपने अच्छा किया, आपने लड़ाई करके अच्छा किया। कहीं न कहीं ये चीज़ मैं एक डायरी बनाई है, मैं उस चीज़ पे नोटिस कर नो नोट करते रहता हूँ डेली कि आज मैंने क्या ग़लत करा। लेकिन मैंने ये देखा है कि मैं धीरे-धीरे इन चीज़ों को, बुरी आदतों को मैंने पहले से ही मो पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम कर दिए, लेकिन मैं बिल्कुल इनको छोड़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन, ये समस्या मेरे साथ आ रही है।
जी। जी। जी, जी। अ, अ, बिल्कुल, आपकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करेंगे हम। अ, तो आप ये बताइए कि आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि, आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या चाहते हैं कि, 1 महीने का मैं एक अ म अ, अपने आप को देखूँगा 1 महीने चेक करता हूँ? या 1 हफ़्ता या कुछ और, कि मतलब 1 महीने में इन सब चीज़ों से दूर ही रखे बनाने की कोशिश करूँगा, मतलब किस तरीक़े से आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं? लक्ष्य बना के रखा हुआ है, आपने क्या कुछ?
जी, तो हुँ, मैं अ, आपको बताना चाहूँगा मैंने लक्ष्य बनाया था कि मैं, 1 हफ़्ता, पहले मैंने शुरुआत करी थी की मैं अ, पिछले हफ़ पिछले महीने ही मैंने शुरुआत करी थी की नवम्बर से कि, मैं 1 हफ़्ता पहले मैंने करी थी, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं ज़्यादा दिन नहीं छोड़ पाऊँगा। लेकिन मैंने कोशिश करी थी कि 1 हफ़्ता मैं इन चीज़ों से दूर रहूँगा। और मैंने उस पे एक रूटीन शामिल करा था अपना कि मैं सुबह जल्दी उठता था, योगा करने लग गया था, जिससे हाँ, मेरे को क बहुत हद तक काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि, मैं कि ये कि योगा जब मैंने करा, तो मेरा काफ़ी दिन बहुत अच्छा-अच्छा जाने लगा। मैं एक अच्छे उसमें रहा मेरे को
जी।
रिएक्ट ही नहीं करा मैंने इन चीज़ों पे और मैंने 1 हफ़्ते तक, नशे से दूर रहा। लेकिन अ, कहीं न कहीं फिर अ, होता है कि हमारा दिमाग़ हमें उन उस फिर से मुझे उस चीज़ की ओर फिर से लेके चले गया नशे की ओर, लेकिन गुस्से से मैंने थोड़ा कंट्रोल करा। लेकिन 1 हफ़्ते के बाद, अपना ये नशे फिर से रूटीन तोड़ के, मैं नशे की ओर चले गया। लेकिन मैंने फिर दूसरे दिन से, फिर उस रात मेरे को बहुत जब अ, होता है ना आदमी नशे में उसके बाद, उसको कहीं न कहीं फिर से ब अं अंदर ही अंदर गिल्ट सा आने लग जाता है। वो सोचता है, ख़ुद से बातें करने लगता है, कि मैंने ये सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैंने ये ग़लत करा, बहुत सी चीज़ें मैंने सोची क्यूँकि उस समय मैं एक तो नशे में भी था। तो मेरे अलग ही दिमाग़ ये चल रहा था, लेकिन मैंने दूसरे दिन फिर से कोशिश करी, की 1 हफ़्ता मैं इस चीज़ को छोड़ूँगा। तो मैं कहीं न कहीं उसमें कारगर साबित हुआ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं 100 परसेंट इस चीज़ से अभी भी बाहर निकल पाया हूँ। मैं कोशिश बनाते रहता हूँ, कि हाँ मैं 1 हफ़्ता दूर रहूँगा, 2 हफ़्ता इस चीज़ को छोड़ूँगा, लेकिन कहीं न कहीं मेरा रूटीन हमेशा ब्रेक होते रहता है। इससे मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना ज हमेशा करना पड़ता है।
जी। जी। जी। जी। अब क्या कहूँ आपसे? आपकी समस्या इतनी बड़ी थी, कहीं न कहीं समाधान के लिए उतना वक़्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूरी कोशिश करूँगा कि आप अपने सबसे पहले अपने माइंडसेट को समझें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, गुस्सा आप क्यों कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं या शराब के नशे आप क्यों कर रहे हैं, आपको तय करना पड़ेगा। कहीं न कहीं अगर आप नशे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो जब तक आपकी ये सोच रहेगी, तो आप कुछ तरक्की नहीं कर पाएँगे। तो कोशिश करिए, अपने जीवन की मोटिवेशन खोजिए, जीवन के लक्ष्य निर्धारित कीजिए। उसके बाद आप कर्म करना शुरू कीजिए, तो आपको ईज़ी पड़ेगा काम करना। उसके लिए आप छोटे-छोटे अ, नियम बना सकते हैं, छोटे-छोटे अ, अपने आप को अ, एक प्रकार से कहा जाए कि अपने आप को एक इनाम दे सकते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा, तो हो सकता है, मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा। ये काम करने के बाद ये अच्छा हो जाएगा। है ना? ट्रैक करने के लिए आप अपनी चेक-लिस्ट बनाइए या पा आप एग एप्स पे देखिए, तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। है ना? और छोटे-छोटे लक्ष्य बनाइए, तो आपके लिए काम करना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। समय उतना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इतने में अगर आपको कुछ समझ में आया हो, तो आपका आभारी हूँ। जी।
अजी। हुँ। हुँ। हुँ। जैसे आपने मेरे को बताया कि आप छोटे-छोटे अपने टास्क बनाइए, चेक लिस्ट बनाई, तो मैं इनको ज़रूर करूँगा। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदतों को निकालने में मेरी ज़रूर मदद करेंगी। जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे को समय दिया।
जी, धन्यवाद। गुड नाइट।